Ну, я думаю, что может сработать, да. Тут, как бы, тут вопрос себя настроить и поддерживать эту привычку. Это самое, наверное, сложное, да, получается?
Да, конечно. Это следующий момент, что работа, допустим, должна вестись не только с расписанием, но ещё и с окружением, и с отвлечениями, потому что окружение может немножко мешать, например, друзья, которые скажут: "Да чё ты там придумал, учить язык? Оно тебе щас надо вообще? И так всё нормально, ты вот лучше меня знаешь. Чего ты вообще паришься?" Либо, например, отвлечения. То есть, например, какие-то уведомления на телефоне, которые приходят постоянно, какие-то забавные мемы кто-то присылает, хочется посмотреть, либо там кто-то шумит за стенкой, либо там кто-то смотрит фильм, и тебе тоже хочется туда взглянуть. То есть, конечно же, и над этим нужно немножечко поработать и лишить себя всех вот этих отвлечений, либо окружения, которое не д не разрешает как бы тебе м
М. Так. Ну да. Так и говорят, да-да. Мгм. Ну, получается, что большее внимание обращать на тех, кто будет поддерживать в этом вопросе, да, а те, кто, ам, так сказать, э, мешают, а, м, отвлекают, их немножко лучше, м, по крайней мере, на время отодвинуть, так сказать, а, в сторону, да? Чтобы всё-таки эту привычку, а, м, э, регулярной сделать.
Ну, ты знаешь, не хочется как бы рушить вообще все связи. Конечно же, это будет стрессом и для тебя, потому что друзья
Ну, ко Нет, не в этом дело, да, но всё-таки, да, время-то как-то надо выделить. А, такая история.
Да, и здесь будет, кстати, важна ещё обратная связь и поддержка. Вот если у тебя есть друзья, там, родные люди, которые смогут тебя поддерживать и будут давать тебе такую приятную обратную связь, замечать твои успехи, поздравлять тебя с ними, отмечать, что у тебя уже что-то получилось, что ты там целую неделю регулярно учил по целому часу, там, новый язык или что-то такое, то тебе будет это приятно, для мозга это будет очень приятно, что у тебя получается. И будет уже потом легче даже вносить корректировки в своё расписание, потому что если уже есть вот это вот, э, такое желание этим заниматься, а потому что есть результат, а результат он как бы снова и снова дает желание заниматься, э, этой привычкой снова и снова. И вот как раз, если есть такая возможность, то будет очень классно включать друзей, либо какие-то напоминания себе на телефон ставить, может быть, с какими-то мотивационными фразами, чтобы они тебе приходили, либо хвалили тебя. А ещё есть, кстати, разные приложения, которые можно установить для того, чтобы они контролировали, там, твоё расписание, время и тоже слали тебе какие-то уведомления.
Так. Понятно. Понятно. Мгм. Привычка. Так. Мгм. Да, это интересно, да. Ты имеешь в виду напоминания, в смысле, которые вот всплывающие какие-то напоминания или или как какого плана приложения ты имеешь в виду?